Mmm. Jadi, eee, kalau dari aku sendiri itu kayak income, kayak sebenarnya kayak bisa penghasilan tuh di 4 juta, gitu, ya. Nah, sedangkan suami sendiri itu kan memang ada bisnis, gitu. Nah, dia tuh malah ini, kadang naik, kadang turun. Tapi, rata-rata tuh di 2 sampai 3 juta aja, gitu, sebenernya ya. Tapi, mungkin karena aku berpikir, oh, dia sampai, eee, minta kayak mintanya tuh kayak seserius itu, gitu ya, buat aku resign gitu, dan aku tuh kayak ya udah percaya aja berarti dia bisa dong, kayak nyari 7 juta sebulan itu, biar kita tetap bisa hidup seperti biasa dan na nabung juga, gitu kan. Karena kita kebetulan belum punya momongan, pengen bisa prioritasin buat nabung, biar nanti kalo ada, eee, apa ya, misalkan ternyata dikasih gitu kan, eee, nggak nggak bingung ya, jangan sampe ngutang lah, gitu. Nah, jadi, eee, akhirnya aku percaya, gitu, dan aku resign, di situ kayak bulan pertama, bulan ke-2, masih, eee, aman ya, karena kan iya, enggak, dari kantor tuh kayak dapat, eee, pencairan cuti, gitu loh. Pencairan heeh, cuti. Jarang aku pakai. Karena dulu waktu masih bekerja tuh aku kayak jarang cuti, jadi kayak cutinya cukup banyak ya, kayak hampir, eee, 1 1/2 kali lipat gaji, gitu. Jadi kayak, bulan pertama, bulan ke-2, tuh masih aman. Karena kebetulan juga di bulan ke-2 setelah resign tuh, aku kayak, eee, ada usaha kecil-kecilan gitu. Nah, bikin kue, eee, sebelum lebaran. Nah, jadi kayak masih aman gitu. Tapi setelah kayak, eee, habis lebaran tuh kayak benar-benar mulai dari 0 lagi ya, jadi kayak bener-bener udah karena kan lebaran te tau sendiri ya, kayak pengeluaran banyak sekali. Jadi, ya, pada akhirnya pada akhirnya kayak uangnya ya tetap berkurang banyak, gitu. Nah, terus, eee, setelah itu tuh kayak ngerasa, "Aduh, harus gimana ya ini?" Kayak gitu, sih.
Mhm, iya. Oke. Hmm. Mhm, iya iya. Mhm. Mmm, iya. Karena mungkin ada tabungan. Oh. Oh, oke. Iya iya. Heeh, paham. Mhm. Mmm, oke oke. Mhm, iya iya, kebayang sih, mhm. Mmm, oke oke. Mmm, tapi, eee, s mohon maaf sebelumnya ya, kamu ada tanggungan kayak hutang gitu, nggak? Yang mungkin, eee, perlu diprioritaskan, dan itu menjadi salah satu cost terbanyak, gitu, terbesar, gitu.